No, allora io diciamo ecco vi mhmm, sono ecco in qualche modo attratto ecco, forse dagli sport quelli più non dico particolari però sai appunto l l lo sci, come esempio non mai proa perché appunto magari vado in montagna e ci sono persone che sciano e mi fa e mi viene da dire: "No guarda voglio sciare". Oppure ad esempio non so, più che altro, mhmm, ehm, come posso dire? Chi per esempio fa, ehm, uhm, come si chiama? Ehm, Surf ecco, che cioè quello diciamo è qualcosa più più assurdo, magari cioè mi è capitato di vedere non so quelle anche quei film, sai per esempio quelle serie, quei film dove ci sono quelle onte alte 3 metri <chuckles> e la gente appunto li le cavalca. Ma là è be è molto bello anche là. Oppure anche anche gli sport stessi acquatici, no? Quelli per esempio Kitesurf questi sono molto molto belle.
Sì. Sì. Sì. Okay. Cert cert Ehm, sì. Okay. Quindi ti attirano da un lato ecco questi questi sport, sì. Okay. No io boh non lo so, ad esempio gli sport acquatici non sono molto favorevole, ma perché mi ho paura insomma del mare, di di di quello che può succedere, anche per diciamo per le cose che succedono ecco nelle nostre zone ecco, non non sono molto
Mi attirano, sì, mi attirano, sai, sì. Sì, sì, sì. Mh, okay. Ah. <chuckles> Mh. Certo. Mh, certo. Sì, su questo ti do ragione, è vero. Certo. Ma f forse ecco in qualche modo sono più non sono molto o f a parte che forse non se ne vedono di in diciamo ultimamente, ma forse non sono proprio i mari così favorevoli, ecco, da da poter fare queste questi questi sport, no? Ehm, poi ecco, diciamo come hai detto tu prima, cioè dato che sei hai detto una persona molto come posso dire attiva, cioè in qualche modo lo stile di vita, ti influenza ecco, sulla scelta diciamo di sport o come posso di attività fisica diciamo adatta a te, no, che magari ecco, se sei una persona più s meno più o meno sedentaria o magari come detto tu, una persona magari più attiva, riesci a fare qualcosa più attivo rispetto a qualcosa più più da seduto, ecco, no? Ehm.
Mh-mh. No, no, no, infat Assolutamen Sì. Cert Cert Cert No, no, no assolutamente. Ehm, purtroppo ecco deve esserci sempre tanto movimento se no uno sport non mi attiva, ehm, non mi a non mi attira, non ci posso fare niente. Ehm, però ecco, poi devi anche trovare un'attività che ti diverta perché se no insomma, uhm, non puoi sempre comunque dico, è vero che lo sport è anche sacrificio e tante cose però poi, lo sport per appassionarti ecco, ti deve tanto piacere se no ecco non
Mh. Mh, certo. Certo. Certo. Mh, certo.

Mh. Okay, quindi diciamo, preferisci fare qualcosa qualcosa più più attivo che ti de diciamo, più in in movimento, ecco. Preferisci Okay, okay, okay. <sucks teeth> Ehm, e quindi mi dicevi che, cioè, hai provato, ecco, magari altri, non so, altri sport, magari che ti non so, ti hanno colto magari di interesse, qualcosa diciamo, che non hai mai provato, ecco. Uhm
Sì. Sì, sì, sì, sì, assolutamen Assolutamen Sì. Sì. Ehm, guarda, uhm, qualche anno fa ho provato il tennis, sarà andato a giocare 2, 3 volte, e mi è piaciuto tanto.
Okay. Ti è piaciuto, okay.
E però, mi sono reso conto che o, mhmm, insomma, prendi lezioni, oppure, insomma, non fai ridere ai polli e quindi mhmm, e quindi insomma, uhm, ho ho giocato due tre volte, che ero comunque con un amico che era al mio stesso livello, cioè, 0, quindi, mhmm, in qualche modo m'è andata bene perché se già giochi con uno che già un pochettino sa giocare, è un problema, uhm, perché proprio non quindi o prendi lezioni, oppure, uhm, niente.
<laughs> Mh. Hai rinunciato, ecco. Zero. <chuckles> Certo. <chuckles> Oppure e f e ti ti allontani proprio dal ti astieni ecco dal giocare.
Quindi l'ho mhm, diciamo l'ho mhmm, l'ho abbandonato, ecco, per proprio per ques Ehm, poi il ciclismo in realtà è un è una di quelle attività che svolgo di tanto in tanto. Purtroppo, mi piacerebbe essere costante, però
Uh, sì, okay. Mh. Mh. Okay, questo n
ad esempio, d'inverno d'inverno non riesco, ad esempio, a uscire col freddo. Cioè, è una cosa se non c'è caldo, proprio caldo, caldo non riesco a pedalar Quindi, ci vado solo, magari, tra la primavera e l'estate, ed è un peccato perché, in realtà, è uno sport bellissimo, però non riesco a essere molto attivo, ecco, questo purtroppo Ho provato padel una volta, però, onestamente padel non m'è piaciuto, ecco, lo ritengo proprio uno sport per anziani, non lo so, cioè, mhmm Non una cosa, ecco, per me, ancora. Ecco, poi in futuro, magari.
Non non lo sei ecco. <chuckles> Certo, certo. Mh. Okay. Certo. Certo. Mh. Mh. Okay. No, niente. <chuckles> <laughs> Okay.